Bah, dans ce cas, c'est plus des amis quoi.
Ouais, ce que je dis, c'est plus c'est plus d'amis en fait. <laughs> Heu heu.
C'est plus des amis, quoi, c'est si tes amis ils veulent que tu te sentes, heu, seul ou qu'ils te rejettent, bah trouve-toi de nouveaux amis. <chuckles>
Mmh. Bah, c'est ça. Bah, moi pour le coup, heu, je me sens pas forcément seule, mais comme je suis seule je suis trop bien. <laughs>
Mais moi mais c'est pour ça que je suis tout seul aussi. <chuckles> C'est parce que j'aime être seul donc heu
Heu Ouais. Eh ouais, parce que les s
J'aime la solitude, j'aime bien être tranquille, j'aime bien heu
Franchement c'est c'est les
qu'il n'y pas quelqu'un qui me parle tout le temps, voilà quoi.
c'est le kiff, hein. <laughs>